जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से ये बात बताई, मैं कहूँगा हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए और देखिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर, कर भी और काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी आपने मुझे। उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता रहूँगा और आशा भी करूँगा की आपसे दोबारा भी बात ज़रूर हो।
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि आपसे ही ऐसे ही बातचीत होती रहे, आगे चल के भी। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।
जी।